あの、お気に入りの道具やアイテムって何ですか？
えっと、最近使っているのは、まあ あ、2つぐらいあるんですけれども、1つは、えっと、調理器具のインスタポットっていうのです。
ええ。 へえ、どういったものなんですか？それは。
えっと、これは、あの 要は圧力鍋だと思うんですけれども、もう、あの、炊飯器みたいな形になってて、あの、蓋はもう完全に取れる状態になっています。
ああ、もう。 ええ。 ふーん。じゃ、それはもうはい。
それで えっと、まあ、あの、えっと、うちはよくカレーとか、しシチューとか、うん、肉じゃがとかを、あの、よく作るんですけども、そのインスタポットをつ作ると、その、お野菜を煮込む時間が、えっと、短く済みます。
はい。 うん。 あ、なるほど。なんでそれを買おうと思ったんですか？なんかきっかけってあるんですか？
えっと、うん、なんか、たぶん3年前ぐらいにインスタポットっていうものが、あ、えっと あるあの、ちょっと、は流行った感じがあって。

ええええ。
たぶん、えっと、クリスマスのプレゼントとして、あの、もらったんですよ。
うんうん。 あ、頂き物。
はい。
うーん。
それで、えっと、使って、えっと、うまず、ううーんと、家族が使い始めたんですけども、スープか何かを作って、<sniffs> あまり「うん？」っていう感じ。あんまり、あのこう、おうん、わか分からなかったので、実は、だから、2年ぐらいもう、おくお置いてあったんですよ、その、棚ええ収納しゅ棚に、使わずにはい、あの
ええ。 ええええ。 うん。 あ、じゃ、使わずに。うんうんうん。ええええええ。じゃ、なんでまた、その、使おうと思ったんですか？2年経ってから。
その、えっと、最近、YouTube で、えっと、あの
うん。
うん。料理家の人が、あ、料理家ではなかったかな、普通の人なんですけど、あの、こうやってカレーを作って、しかも、その、えっと、この機能を押したらいい、そいでそれで、その、途中でなんかその、カレー粉あ、カレー粉じゃないや、えっと、コーヒーとかバターも入れて、それから、この最後のボタンを押したらいいとか、その、インスタポットを使った実際の美味しいカレーの作り方みたいな、YouTube にたまたま出会って
ええ。 ええ。 ええ。 うんうん。 ああ、なるほど。じゃ、それうん。
見たら、あ うん、こうやって使えばいいんだと思って、あの
ああ、じゃ、以前はちょっと違った使い方をしてて、新しく YouTube でこう、美味しくできる学び方を、学んだって感じですか？